อืม ใช่ค่ะ ก็เริ่มรับไม่ไหวแล้วปรึกษากับ HR เลย HR เขา เขาก็ เขาก็ เออ เขาก็ดีนะ <chuckles> เขาก็บอกว่า "หรือว่าพี่ หรือว่าพี่จะออกไปพักก่อนไหม?" อย่างเงี้ย <chuckles> เออ เรา เออ เฮ้ย
ค่ะ ค่ะ คำแนะนำยังไงคะ? อา ออกไปพัก ออกไปพักนี่เขาหมายความว่า ยังไงคะ?
ก็คือแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าไง คือถ้าเป็นภาษา ภาษา HR เขาก็เรียก leave leave without pay ก็คือ ก็คือเหมือนกับ เออ หยุดโดยที่ไม่รับค่าจ้าง เออ ใช่ พี่จะ Leave without pay ไหม ก็คือหยุดโดยไม่รับค่าจ้างไปไหม? ไปสัก เดือน สอง เดือน แล้วแบบเหมือนกับไปพักผ่อน พักผ่อนดูแลจิตใจ แล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ไหม? อะไรอย่างเงี้ย เออ HR เขาก็
ค่ะ อา ก็คือเหมือนพักร้อนไหมคะ? อา ค่ะ อืม เหมือ เหมือนลอง เหมือนลองไปพัก พักฟื้นฟูจิตใจดูอาจจะดีขึ้น ที่จริงอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก อาจจะไม่ได้รู้สึกหมดไฟแต่แค่เหนื่อยเกินไป อะไรอย่างงี้
อือ ๆ ๆ ๆ อืม ๆ ใช่ เออ เออ ใช่ HR HR เขาก็ เขา เขาก็แนะนำมาอย่างงี้ แต่เรา แต่เราอะ มีความรู้สึกว่า เออ แล้วถ้าเราไปแล้วเรากลับมา เรา เรา เราเป็นเหมือนเดิม คือเราจะชอบคิดแบบ Worst case แบบคิดไอ้ กรณีที่มันแย่ที่สุด อะไรเงี้ย แล้วเราจะทำยังไงอะ เราก็ เรา จ ก็ ก็จะขอออกอีกเหรอแบบเนี้ย เราก็ ร คือเราอะเป็นคนเกรง เกรงใจคน คือถ้าเรากลับมาแล้วแบบเหมือน ก เราก็อยากออกอีก เราก็ไม่อยากให้ ห ให้ ให้น้อง HR เขาลำบากใจอะเนาะ เออ เราก็เลยแบบ อืม อืม รู้สึกเกรงใจอะ รู้สึกเกรงใจ ก็เลยตัดสินใจ <chuckles> ยื่น ใบ ลาออกอ่ะ ก็ขอลาออก ขอลาออกไปเลยดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วเราก็ไปหาอะไรที่แบบทำของเรา เออ
อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ก็คือเกรงใจ ก็เลยตัดสินใจ ก็เลยตัดสินใจยังไงคะ? อืม อ๋อ

อืม ก็ ก็นานอยู่นะคะ
ใช่ ก็ ปีหนึ่ง ก็นานอยู่นะ จริง ๆ อะ เราคิดว่า เออ ถ้าอย่างงั้น ถ้า คือถ้าแบบเหมือนกับงานมันเครียด มันสะสมอย่างนี้ มันทำให้เราแบบไม่มีใจ ไม่ หมดไฟ อะไรเงี้ย จริง ๆ หลักเดือนเราก็ควรน่าจะรู้ตัวไวกว่านี้ แล้วก็ ก็ออก เพื่อไม่ให้แบบเหมือนกับองค์กร เออ เสียเวลา เสียเวลา หมายถึงว่า ยังไง คือ การสอนคน 1 คนใน 1 ปี อะไรเงี้ย มันก็นานนะ นึกออกไหมคะ? อืม
ค่ะ ค่ะ อืม อืม เสีย อืม อืม ใช่ แล้วก็เหมือนทาง ทางคุณก็ไม่เสียเวลาด้วย แล้วก็เหมือนจะ จะไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่คุณบอกว่า เหมือนเหนื่อยสะสมความกดดันรอบข้าง อะไรอย่างงี้ด้วย ใช่ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ถูกต้อง อืม อืม ใช่ ใช่ค่ะ ใช่
อืม
เฮ้อ
แล้ว แล้ว แล้วพอหลังจากที่ลาออกมาแล้วค่ะ เหมือนฟื้นฟูให้กลับมามีไฟอีกครั้งยังไงอะคะ?
อืม ฟื้นฟูให้กลับมามีไฟอีกครั้งอย่างไร? คือตอนเนี้ย คือแบบ ก็ด้วยความที่ทำงานที่นั่น มันไม่ค่อยได้นอนพักผ่อนใช่ไหมคะ? ก็คือ อู เอ่อ วันแรกของการลาออก ก็คือนอนตื่นสายสุด ๆ เลย ค่ะ <laughs> คือ พ พักผ่อนอย่างเต็มที่อะ พักผ่อนอย่างเต็มที่ อยากดูซีรีส์เหลือเกิน ที่เราแบบยังไม่ได้ดู อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็แบบ เออ ดูซีรีส์ พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะ ก็เหมือนกับชาร์จแบต อืม ใช่ เหมือนกับใช้ ใช้เวลาแบบที่เหมือนกับที่เราไม่เคยได้ใช้เนี่ย เหมือนแบบใช้กับตัวเอง ได้ชาร์จแบตอย่างเต็มที่ให้กับตัวเอง อะไรเงี้ยค่ะ มันก็แบบเหมือนกับรู้สึกสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อืม ก็เหมือน อืม ก็เหมือนให้เวลาตัวเองไหมคะ? อืม อืม อืม อืม โอ้ ดีเลยค่ะ ก็เหมือนตอนนั้นคุณเคยทุ่มเทให้กับงานไปเต็มที่แล้ว ตอนนี้ก็ขอทุ่มเทให้กับตัวคุณเอง
อืม ใช่ ทุ่มเทให้กับตัวเอง ใช้ชีวิตให้กับตัวเอง ก็คือเหมือนกับตอนเนี้ย ก็คือตัวเองแล้วค่ะ ตัว เอง ตัวเอง ๆ เป็นที่ ตั้งตอนเนี้ยค่ะ คิดถึงแต่ตัวเองเลย <chuckles>
อืม <chuckles> เออ ค่ะ โอ้ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ ที่มาพูดคุยเล่าถึงประสบการณ์ในการหมดไฟอะค่ะ แล้วก็วิธีการกลับมาฟื้นให้มีไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะ โอ้ ขอบคุณมากค่ะ
อืม ใช่ค่ะ ยินดี ค่ะ ยินดี ยินดีมาก ๆ ค่ะ ยินดีที่ได้แบ่งปันค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ